Hm. Haben sich denn deine, äh, Traditionen da 'n ähm, 'n bisschen geändert oder was?
Weiß ich jetzt 'n bisschen vielleicht. Jetzt aber auch nicht viel. So eigentlich sind die am Sonntag an sich schlafe ich in der Regel immer aus, aber in der Regel ist es dann gar nicht so viel länger, weil ich dann sowieso im in Rhythmus drin bin.
Ja.
Ne, wer unter der Woche früher aufsteht, der kann unter der Woche o oder am Wochenende dann auch nicht mehr viel länger schlafen in der Regel.
Äh